Ya, benim bir süredir bir problemim var. Eee, ya, ben, eee, uzun yıllardır aslında, eee, müzisyenim ve, eee, yani, yeni, yakın zamanda da yeni bir enstrümana merak saldım. Eee, bu da, eee, üflemeli bir alet, saksafon ve 3-4 aydan beri aslında, eee, saksafonumu satın aldım ve kenara koydum. Önceleri biraz başladım, eee, öğrenmek için, yani temel şeyleri öğrenmeye çalıştım. Kendimce araştırdım, ettim falan ama, eee, yani, şu anda, eee, çok fazla zaman veremiyorum. Önceliğimi veremiyorum. Eee, bazı yaşadığım olumsuzluklar oluyor. Eee, yani, bu konu hakkında, eee, ne yapabilirim? Aslında bayağı bir sıkışmış durumdayım. Eee, bendeki çözümler bitmiş durumda. Eee, bu konu hakkında, yani, seninle biraz konuşmak istedim bu konuyu ve bu konuda eğer bana tavsiye verebilirsen gerçekten çok güzel olur.
Çok güzel. Hı hı. Çok güzel. Öncelikle, eee, bu sorunu benimle paylaştığın için, bana beni buna değer bulduğun için çok teşekkür ederim. Benim için çok güzeldi, eee, ama şey, seni daha yakından tanımak açısından, konuyu birazcık daha derinleştirmek açısından şeye şunu sormak istiyorum: Hani, işte, "Zaman ayıramıyorum." işte, "Enstrüman çalmak istiyorum." falan dedin, işte, bunlar çok güzel bir şey ama "Zaman ve öncelik ayıramıyorum." dedin çünkü birtakım bazı sorunlar yaşadığından falan bahsettin. Onları, böyle, biraz açar mısın bana?
Rica ederim. Tabii. Doğru. Eh, yani tabii, eee, aslında şöyle, şimdi benim, eee, normalde ana enstrümanım, eee, bas gitar. Ben yaklaşık 15-16 yıldan beri, eee, gitar çalıyorum. Şimdi bu, eee, şimdi enstrüman öğrenirken, eee, yani, etüt yapmak gerekiyor ve enstrümanınla, işte, sürekli, eee, prova yapman gerekiyor. Oturup günde en azından 1 saat, 2 saat bunu yapman lazım; yani ben gitar çalıyorken bile, eee, çalmaya başladığım b gruplarla çalmaya başladığımda bile bunu yapıyordum. E, şimdi yeni bir enstrüman öğrendiğin zaman ki şimdi, eee, saksafon tamamen çok farklı bir, eee, enstrüman. Bir kere üflemeli, eee, onunla çalıştığın zaman, eee, çok fazla, eee, ses çıkartıyor ve, eee, mesela, evde çalıştığım zaman şimdi ilk başlarda çıkardığım sesler böyle argacık burgacık şeyler olduğu için insanları rahatsız edici şeyler olabiliyor. Çünkü, işte, tam notaya basamıyorum, yanlış sesler çıkıyor, eee, böyle s rahatsız edici sesler çıkıyor. Eee, tabii bu eğitim süreci ve ilk başlarda bu çok normal. Ben gitar çalarken de ilk başlarda bunları yaşadım; yani ilk başta ses çıkartamadım gitardan şey falan, eee, ama tabii, yani, bu süreçte, eee, benim, eee, her gün belki, eee, 1 saat, 2 saat en az çalışmam lazım ki sonuçta fiziksel de bir durum olduğu için vücudum alışsın, dudaklarım alışsın, diyaframım alışsın, o nefes alıp verme şeyimi alıştırayım. Eee, ama işte bunu bir türlü düzene sokamadım, eee, bu sebeplerden dolayı. Bir yandan çünkü çalışıyorum. Eee, bazen işten geç geliyorum eve. E, geç geldiğin zaman da, yani, gecenin on ik on birinde on ikisinde oturup da, e, saksafon çalışmak olmaz. Eee, gündüz vakitleri olduğu zaman da, e, ben vakit bulamıyorum ya da, e, o zaman motivasyonum olmuyor, olabiliyor. İlk başlarda aslında çok şeydim bu konuda, eee, yani yapmaya istekliydim ama şu anda, yani, eee, ne yapabilirim bilmiyorum.
Çok güzel. Evet. Haklısın. Doğru. Tabii ki. Tabii. Tabii. Aslında şey, eee, senin böyle 15-16 yıllık bas gitar tecrübenden sonra yeni bir, böyle, bir enstrümana böyle merak sarman o kadar böyle güzel bir üce ki ve, hani, aslında sen yeni bir şey eee ve aslında bu gerçekten takdire şayan bir durum. Eee, ama, böyle, dikkatimi çekti böyle bazı sesten kaynaklı, böyle, bazı sorunlar yaşadığından falan bahsettin. çünkü muhtemelen sesli, çok fazla gürültülü bir enstrüman olduğu için, eee, bu bu çevre yerdeki o oturduğun muhitte diğer çevre komşuları falan rahatsız ediyor ya da, böyle, evin içinde başka fertler falan varsa onları da rahatsız ediyor muhtemelen ama benim aklıma şöyle bir çözüm önerisi geldi. Acaba böyle bir nin kenarında böyle bir park alanı ya da, ne bileyim, boş bir alan falan var mı? Oraya gidip de, böyle, çalışabileceğin, böyle, bir en azından biraz daha böyle kendini daha rahat bir, atıyorum, ses açısından biraz daha güvende hissedebileceğin bir yer var mı?
Evet. Doğru. Anladım. Eee, yani aslında, eee, bu dediğin bayağı bir ilgimi çekti. Eee, çevremde falan evet, eee, şeyler falan var, park alanları falan var. Eee, yani bunu aslında ben hiç aklıma gelmedi. Yani, sen şimdi böyle deyince, eee, yani şimdi, eee, benim, eee, çaldığım, eee, enstrüman çok sesi çıkan bir cihaz ve, eee, bazen, böyle, parklara gidip yani insanların, eee, az yoğun olduğu yerlerde, işte, ne bileyim, birazcık da korumalı, işte, ses, eee, çok yankı yapmayacak, işte, içeride kalacak bir yer bulursam, eee, tabii ya, neden olmasın? Aslında ben bunu denemek isterim.
Tabii. Aynen öyle. Çok mantıklı, işte, dediğim gibi, işte, bunu yapabilirsin. bilmiyorum, nasıl, araban var mı, bir araç sahibi misin, hakkında bir bilgim yok ama hem, böyle, bir araban varsa araç içerisinde yapmayı da düşünebilirsin ya da, ne bileyim, çevrende, mesela, araç sahibi bir insan varsa, arkadaşın falan, onlardan rica edip de, böyle, sanki, böyle, arabanın içerisinde gece geç saatlerde mesela, "12-1’de saksafon çalınmaz." dedin ama acaba şey mi yapsan? Arkadaşına desen ki, işte, rica etsen ya da, ne bileyim, kendi aracın varsa oraya insen, 12-1 sularında mesela, gece geç saat olsa bile en azından arabanın içerisinde olacağın için ses muhtemelen içeride kalmış olur. Bilmiyorum, enstrümanı, eee, bu konu hakkında çok az detaylı bilgim olmadığı için de emin olamıyorum ama, eee, os arabanın içinde yapacak olursan o ba o ses, işte, ne bileyim, o bazı notaları falan etkiler mi, o kadar basık bir ortam nasıl olur? Yani, bunu biraz söyleyebilir misin bana?
Evet. Anladım. Doğru. Anladım. Eee, yani, aslında, eee, bu söylediğin şey bayağı bir ilgimi çekti benim. Çünkü, eh, yani, aradığım fikir bu be büyük ihtimalle. Çünkü ben hep, şey, yapıyordum, eh, yani, eee, evde çalışmak falan, eee, çok problem olur diyordum ama, eee, ya, bir arabanın içerisinde olmak kesinlikle faydalı olur. Ya, benim arabam yok ama çevremde arabası olan birçok arkadaşım var. Eee, hatta, yani, eee, bunlardan bir tanesi komşum da. Eee, yani, ondan aslında bir rica edip, eee, yani, arabanın içerisine gidip, eee, sonuçta otoparkta falan olduğu için bu arabanın içerisinde de çok ses de, eee, çıkarmayacağı için, eee, yani, tabii bir yanında bir yanında olursan sesi yine hissedersin ama, eee, şey yapabilir. Ya, bunun için şunu yapabilirim. Eee, sonuçta, mesela, arabaların koltukları, işte, ayarlanabilir. Bunu bir, işte, gevşetirim daha iyi bir ses alabilmek için. Eee, düzgün bir, eee, oturma pozisyonunu yakaladığım zaman aslında benim için, şey, olabilir, faydalı olabilir. Eee, yani, günde 1 saat, 2 saat böyle bir, eee, enstrümanla şey yapabilmem, yani, gecenin 1’inde 2’sinde 3’ün üstünde bile olsa hatta sabahın köründe bile olsa, eee, sonuçta bu otopark, eee, tarzı yerler, eee, biraz daha, böyle, insanın çok az olduğu yerler olduğu için ve mesela, işte, öyl üstünde, işte, 1 kat oluyor, 2 kat oluyor. Eee, kesinlikle faydalı olabilir. Ya, bunu ben hiç aklıma gelmemişti böyle bir şey yapmak. Eee, bunu denemeyi kesinlikle isterim.
Çok güzel. Çok güzel. Evet. Tabii. Tamam, çok güzel. O zaman şey, eee, tutkun doğrultusunda, işte, böyle, komşu engelinden ya da, ne bileyim, çevre, muhit engelinden kurtulduğumuzu düşün Tutkun, işte, eee, mekân sorununu tamamen hallettiğimizi düşünüyorum. Ama tabii ki senin birazcık daha, böyle, işte, zamanını bulmaya da, eee, bazı sorunların olduğunu söylemiştin. İşte, gece sonuçta akşam eve geldikten sonra, işte, zaman bulamadığından falan. Peki, böyle, şey, eee, mesela hafta sonları mı, eee, tatil yapıyorsun? Tam olarak hangi günler tati tatil yapıyorsun? Ve tatil günlerinde acaba diyorum ki, yapmış olduğun, böyle, bir başka sorumluluklar falan varsa onların, böyle, işte, ne bileyim, bazılarını azaltabilir misin? Ya da, ne bileyim, gittiğin, böyle, bir planlar falan varsa, işte, arkadaşlarınla falan fazla vakit geçirmeyi seven bir insansan ya da en azından, böyle bir bu enstrümanı çalmayı öğrenme aşamasında birazcık daha, böyle, ilk aşamalarda böyle acaba arkadaşlarınla daha mı az vakit geçirsen? Böyle, gündelik hayatta, böyle, boş kaldığın vakitlerde indirebileceğin ya da, ne bileyim, saf dışı bırakabileceğin, böyle, birkaç tane planın veya sorumluluğun var mı?
Doğru. Evet. Anladım. Evet. Eee, yani, aslında evet, eee, bu konuda, eee, yani, yapmak istediğim şeyler var. Planlarım, programlarım var. İşte, arkadaşlarımla bir araya geliyorum. Etkinlik falan yapıyorum ama, eee, yani, bu noktada, eee, ya, bunu da aslında denemek isterim.
Peki, şey, sana şöyle önersem, eee, şunu önersem: Hani, demin arkadaşlarından falan, etkinlikler falan içerisinde bulunduğunu söyledin söyle söyledin. Acaba diyorum ki, eee, bu etkinlik yanı sıra şöyle bir şey mi yapsan? Mesela enstrüman çalmakla alakalı, böyle, bazı hatta bazı uygulamalarda, böyle, buluşma toplantıları falan oluyor. Böyle, bir başka insanlarla, böyle, tanışıp da, böyle, etkinlikler düzenleyebilirsin, böyle. Acaba diyorum ki, bunlar senin kulağına cazip geliyor mu? Bir başkalarıyla mesela bu enstrümanı öğrenme yolculuğunda, öğrenme serüveninde, böyle, beraber olmak ister misin? Bazı uygulamalar var güzel bir şekilde. Oradan, böyle, yeni insanlarla tanışarak, böyle, yeni bir topluluklara, yeni gruplara falan katılabilirsin. O konu hakkında ne düşünüyorsun? Sana, kulağına nasıl geliyor yani?
Evet. Anladım. Evet. Eee, yani, aslında bu benim için, eee, gerçekten motivasyon, eee, sağlayacak bir şey olabilir. Eee, bu dediğin şey aslında aklıma gelmemişti benim, eee, yani, ben şey düşünüyordum: Hep böyle kendi başıma ilerlerim, işte, bir şeyler öğrenirim, işte, altyapı çalarım, üstüne çalarım şeklinde ilerliyordum ama, eee, yani, böyle, benim gibi, eee, en azından, böyle, yeni başlamış, eee, bu tarz enstrümana, eee, olabilecek kişilerle bir araya gelmek, eee, belki orkestra bulurum ya da başlangıç seviyesinde birlikte çalabileceğim farklı müzisyenler bulabilirim. Ya, şey olmuş olsaydı mesela bas gitar çalıyor ya da gitar çalıyor olmuş olsaydım o konuda kendimi rahat hissediyorum. Yani, eee, profesyonel bir şekilde katılabilirim, edebilirim ama, eee, yani, şimdi, eee, saksafon benim için çok yeni bir, eee, alet, enstrüman ve açıkçası, yani, böyle, profesyonel bir ortamda, eee, yani, çalmak sonuçta, eee, şimdi daha farklı oluyor. Yani, şimdi sen, eee, "Bir şey çal." denildiği zaman hemen o hemen onu çıkartamadığın zaman ya da en azından eşlik edemediğinde, eee, tabii ki bu benim için şey olur, yani, rezil olurum yani. Ama tabii ben, eee, bununla alakalı, eee, yani, grupları araştırmayı kesinlikle isterim ki bulunduğum şehirde, eee, bu anlamda vardır. Ya, en azından, böyle, belki bir bando takımı olabilir ya da ne bileyim, bir, eee, etkinlik, eee, orkestrası olabilir. En azından, böyle, başlangıç seviyesinde, eee, kişilerle Tabii benim burada şeyim yok, yani, bir maddi beklentim yok tabii ki, eee, tamamen, eee, yani, enstrümanı öğrenmek ve birileriyle güzel vakit geçirmek. Eee, bunu denemeyi gerçekten çok isterim. Yani, bu benim aklıma aslında hiç gelmemişti. Eee, şimdi böyle bir yola girersem ve insanlarla konuşursam, eee, eminim, eee, motivasyonum artacaktır.
Tabii. Tabii. Tabii ki. <chuckles> Çok güzel olur. Hı hı. Eminim ve, işte, maddi beklenti demişken konu, işte, maddiyata geldi. Ben şunları da söyleyebilirim sana. Eğer ki, mesela, maddi durumunu bilmiyorum ama maddi durumun elverişli ise şu şekilde de bir yol izleyebilirsin. Hani, dedin ya bazı topluluklar var falan gibi, başlangıç aşamalarında topluluklara girebilirim diye söyledin ama acaba diyorum ki şöyle bir şey mi varsa, sana şöyle bir tavsiyede bulunayım. Maddi durumun el veriyorsa, acaba diyorum ki bir eğitmen bu tutkunu eğitmen vasıtasıyla acaba ve o en başlardaki aşamalarda en azından, böyle, birkaç seviye, böyle, yukarı, böyle, kendini çekebilirsen, ondan sonra bu eğitmenle, bu yolculuğunla kalan süreçte, işte, biraz daha, işte, o gruplara girerek, böyle, daha böyle amatörden ziyade birazcık daha profesyonel olmasa bile profesyonele yakın bir şekilde, işte, o gruplara girmen çok daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Eğer ki, yani, mali durumun yerindeyse ve elverişliyse, hani, kesinlikle bir eğitmen tutmanı tavsiye ederim sana.
Evet. Doğru. Anladım. Doğru. Eee, yani, bu konu hakkında kesinlikle bunu denemek isterim çünkü, yani, enstrümanın çok başında olduğum için, yani, o tekniği öğrenmek, eee, özellikle şu nefes ve, eee, ağız tekniğini öğrenmek benim için çok önemli. Eee, ben bununla alakalı birkaç tane video baktım ettim ama ne kadar bakarsam bakayım sonuçta bir eğitmenin gözüyle, eee, onun beni incelemesi, yanlışlarımı söylemesi benim için gerçekten çok önemli. Belki, eee, doğru bildiğim bir şeyi yanlış yapıyorumdur, eee, ve bunun da farkında değilim ve onun düzeltmesiyle bu benim için gerçekten faydalı olabilir. Eee, ben çok teşekkür ederim vermiş olduğun tavsiyeler için. Yani, şu anda kafamda üç aşağı beş yukarı ne yapacağımı, bir yol haritamı çıkardım aslında ve bunların hepsini de denemek istiyorum. Seninle konuşmak da bayağı bir rahatlattı açıkçası beni. Eee, çok teşekkür ederim vermiş olduğun tavsiyeler için.
Çok güzel. Aynen öyle. Çok güzel. Rica ederim. Ben eminim bu tutkuya olan, eee, zamanını ve önceliğini ayarlayacağını düşünüyorum. O yüzden başaracağına da eminim. O yüzden rica ederim. Her zaman her zaman beklerim seni.
Eee, çok teşekkür ederim, çok sağ ol. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere, hoşça kal.